Oye, y ahora me gustaría preguntarte acerca de ese viaje que consideras que fue el que te cambió la vida y por qué consideras que fue ese viaje en particular.
Sí, bueno, de entrada, por e ese viaje fue, em, el primero que hice al extranjero
Ajá.
y bueno, la verdad es que era como en un tema o en una cuestión como de trabajo, pero también era como pues para para conocer. Sí, porque, bueno, yo estaba anteriormente asociado con otra persona en una agencia de viajes, en una operadora mayorista y, bueno, teníamos, eh, pues esa esa misión de de vender los los paquetes de viajes y en algún momento nos contactó una diócesis en un en el uno de los estados del país
Conocer, okey, ajá. Ujú. Órale.
que querían hacer un viaje así como tipo religioso y bueno querían querían que les armáramos un un paquete, ¿no? Querían conocer específicos lugares y bueno, así fue como se armó el viaje hacia Egipto, Israel e Italia.
Órale. Guau, ¿y qué edad tenías en este momento?
En ese momento, pues, te estoy hablando que eso fue en el 2010, ya hace 15 años, la verdad nos nos.
Okey. 15 años más grande. Okey, ¿y qué qué qué recuerdas que qué sucedió en este viaje? ¿Cómo empezó como la travesía? ¿Decías que era tu primer viaje que que realizabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué qué hubo de emocionante para ti al inicio de este viaje?
Sí, este, pues, era el primer viaje al extranjero, de entrada eso ya era, eh, pues, emocionante, porque además era conocer aunque de alguna manera por la experiencia que te da, el hecho de estar manejando este tipo de paquetes para otras personas, que en su momento les vendimos. Este, pues, era saber y e investigar un poquito más sobre sobre el el lugar a donde íbamos a ir. Afortunadamente, con los operadores que teníamos allá, eh, uno de ellos era u amigo de nosotros justamente, pues, por la misma situación de los negocios que se hacían.
Ujú. Ujú.
Y este, y bueno, pues, él nos platicaba muchas cosas sobre qué hacer y todo, ¿no? Entonces para empezar, pues, el vuelo, que era un vuelo muy largo fueron, si no mal recuerdo, 16 horas de vuelo, una cosa así, porque viajamos de, este, México, Madrid y de ahí el al Cairo, que esa fue la primer parada. Y, pues, desde ahí, ¿no?, este, el el vuelo intercontinental yo creo que, desde saber eso, yo creo que fue bastante emocionante.
Guau, ujú. Ujú. Okey, ¿y cuan cuan qué personas viajaste de tu confianza? ¿Ibas, eh, con alguien más?
Iba con iba con mi socia y iban sus papás y nada más, o sea, realmente de confianza, confianza, pues, e ellos, ¿no?, este, obviamente iba iba un amigo también de de mi socia, este, y bueno, todos los demás, pues, eran personas, eh, sobre todo de la tercera edad.
Ajá. Okey. Ajá. Okey.
Y este, liderados ahí por una este, ¿cómo se llama?, era pues, era una monja y aparte iba un sacerdote también, de de de parte de la diócesis, ¿no?, entonces, eh, mm, pues, esos eran esas eran las personas con las que íbamos. Llevamos un grupo como de, no sé, habrán sido como 40 personas, yo creo.
Okey. Okey, ¿y cómo fue que te planeaste para para este viaje? ¿No?, porque mencionabas que es un viaje, era tu primer viaje al extranjero, entonces no sé, eh, ¿revisaste como el idioma y el clima, eh, no sé, como las zonas seguras? ¿Qué fu qué cómo fue esta investigación?, eh, para poder ir hacia este lugar.
Sí. La verdad es que no fue, o sea, sí hubo investigación sobre los lugares, aunque te digo, por la experiencia de los de los viajes que anteriormente se habían manejado, o se habían vendido, ya teníamos como nociones, ¿no?, de los lugares y realmente no fue tanto el tema de la investigación
Ujú.
porque como te digo, la persona o el operador quien nos, quien manejó el viaje sobre todo en en esta parte en Egipto, era conocido de nosotros y entonces, pues, ya íbamos como muy en confianza, ¿no?, este, eh, ya sabíamos, pues, que allá sí de alguna manera el inglés, por ejemplo, en cuestión del idioma, pues, el inglés, ¿no?, con ese te comunicas. Eso en Egipto y a lo mejor en Israel, en en Italia no, porque, pues, ahí es más como que no les gusta
Ujú. Okey. Ujú.
y este, pero en Egipto sí. Aunque, eh, sí fue muy sorprendente el hecho de que, la gente de allá, eh, muy hospitalaria y además mucha gente hablando, pues, de alguna manera el español. Entonces, también no fue como tan complicado, en ese sentido.
Sí entonces digamos que fue u un viaje sencillo de preparar que no hubo como tantas complicaciones y en tu caso, ¿tenías como alguna expectativa importante de lo que iba a suceder, y que al final terminó como cambiando esa perspectiva?
Eh, cambiando, ¿no? Yo creo que se mejoró la expectativa porque, bueno, pues, eh, desde mucho tiempo antes, era así como que uno de los de las metas, o, los sueños era conocer, por ejemplo, las pirámides de Egipto, y otro conocer el Coliseo Romano, ¿no? Este, entonces, bueno, pues, esa era como la expectativa, llegar a a conocer esos lugares, obviamente, pues, ya estando ahí, pues, es te te maravillas, ¿no? Por lo impresionante que son, y este, y, pues, básicamente, así así era, así fue la esa esa expectativa. ¿Algo que haya salido mal?, no. Eh, sí hubo muchas cosas que atender, porque, pues, era atender a mucha gente, eh, de alguna manera, el atender, me refiero a, pues, que si no saben qué les están diciendo, que ayudarles a pagar en alguna máquina expendedora, que ayúdales a comprar el boleto del de no sé, del transporte de en donde haya tocado hacerlo. Entonces eran ese tipo de cosas.
Ujú. Ajá. Sí, claro. Ah, okey. El transporte, o, así, ¿no? Ujú. ¿Y tú recuerdas algo en particular que hayas si sentido que fue como ese momento más impresionante de todo el viaje, o sea, que realmente se quedó como grabado en tu cabeza, y que siempre que hablas de este viaje es como lo primero que viene a tu mente?
Eh, sí, son básicamente 2 cosas, el el primer lugar, eh, sería el momento en que un día estando ya en Roma, ya en la parte final del viaje, em, pues, hubo la visita papal en el Vaticano, con toda la gente, todo eso se terminó, y esa y esa digamos, ya todo lo que restaba del día era un día libre para que cada quien pudiera ir y y hacer lo que quisiera, no no estar tan así como en el tour en el que íbamos, entonces, pues, decidimos irnos a a caminar, ¿no? Y y en una de esas, pues, llegamos a un lugar donde nos detuvimos a a refrescarnos, a tomar ahí alguna alguna bebida, o, algo, y ahí preguntamos qué tan lejos estaba el Coliseo Romano, ese día no era de visita al Coliseo Romano, sí estaba programada para creo que do al otro día o al 2 días después, pero, pues, ese día vamos a ver, porque además ya era de noche, ¿no? Entonces ya nos dieron las indicaciones, y pues si, empezamos así como a caminar sobre una de las de las vías, que así les llaman a las avenidas.
A ver, cuéntame. Ujú. Ujú. Ujú. Ah, okey, ajá.
Este, entonces, vía no recuerdo exactamente el nombre, pero era vía algo y sí, o sea, haz de cuenta que a una distancia, no sé, a lo mejor como de unos 1 kilómetro, más o menos, así sobre la sobre la calle, sobre la avenida, al fondo se veía ahí iluminado, ¿no? El Coliseo Romano, y yo sí quedé así maravillado.
Órale. Sí me imagino, ajá.
Y este, porque, pues, además en la noche, todo muy tranquilo, el clima es este muy bien, em, entonces, ese fue uno de los momentos que que se me quedó más grabado, ¿sí? Este, y no, ya llegando ahí al al coliseo verlo en la noche así iluminado, y todo fue muy muy emocionante.
Que te marcó. Ajá.
Y otro, pues, en en Florencia también fue algo que nu no me lo esperaba, porque yo decía, bueno, yo había escuchado a gente, ¿no? Que había viajado, había visitado a Florencia y decía: "No, es que Florencia", decía, bueno, pues, en Florencia, ¿qué? Pero no, gran sorpresa cuando llegué.
Ajá. ¿Ah, sí? ¿Por qué? <chuckles>
Sí, no, no, no, es una una ciudad muy, muy, muy bonita. Este, mm, una una mezcla ahí de de gente, de turistas, porque era veías gente de todos lados. Y la verdad sí fue algo que no me lo esperaba y también se me quedó muy grabado ¿no? Esa visita a Florencia, y bueno, pues, Florencia finalmente es la cuna del renacimiento, y tantas cosas que que ahí este se dieron que, pues, como que hizo mucho más enriquecedor la visita.
Y en ese viaje, ¿lograste conectar con alguien local, a lo mejor, no sé, algún guía, alguien, eh, un taxista, no, que luego sue suelen ser como estas personas que sue suelen darte consejos de dónde ir, de dónde comer? No sé, ¿hubo alguien en particular que dijeras, esta persona persona enriqueció todavía más la experiencia?
Ajá. Tanto como conectar, uh, mm, no lo podría llamar así, pero, sí también hubo una experiencia así muy curiosa, y y graciosa en Egipto, porque para empezar fue un día de una de una visita que se tenía que hacer a, mm
Ujú.
a la bibliote Alejandría
Ah, ajá.
y por, mm, en la noche anterior yo me desvelé, o, nos desvelamos y a la mera hora yo me quedé dormido, y ya no fui a esa visita, me la perdí. Entonces, dije: "Bueno, pues, ¿qué hago?, me voy a salir, voy a ir a v voy a ir a una tienda", que me habían encargado comprar ahí una playera y todo el recuerdo. Y, este, me salí y dije: "Bueno, pues, tomo taxi, este, no tengo problema", así lo hice, y llegué a la tienda, obviamente, pues, ver el paisaje, de los paisajes por donde uno cruzaba ahí en en El Cairo y todo, pues, era muy, este, eh, pues gratificante, ¿no?, pero el regreso fue muy curioso porque en el taxi que me subo, la persona que venía manejando, el conductor, pues, manejaba, eh, así como muy loco, ¿no?, bastante loco, así de muy rápido. Este, daba, pues no volantazos, pero sí era cambiarse de carril así de manera muy precipitada y todo. Y yo sí, sí, sí, entonces yo venía así como que dije: "¿Qué onda con este tipo, no?".
Okey. Ajá. <chuckles> Muy abrupta, ajá. <chuckles>
Pero él se dio cuenta, él venía divertido, finalmente después me me di cuenta que se venía divirtiendo porque me decía, ¿no?, este
<chuckles>
eh, me mencionaba que no tuviera miedo, que el taxi era seguro y que no sé qué, y y yo así como que: "Sí, sí, no problem, no problem", ¿no?, y medio en, él medio en español y yo medio en inglés y ahí este, comunicándonos. Entonces fue muy gracioso porque todo el camino vino así como queriéndome espantar, ¿no?, porque eso sí, en Egipto manejan terriblemente. O sea, manejan así, o sea, avientan el carro a la gente, la gente ni se inmuta. Un un dato muy curioso es que, por ejemplo, los vehículos es raro que veas un vehículo con los espejos laterales completos, casi todos los tienen rotos.
<laughs> Pues ya que te quedaba, ¿no?, dices. <chuckles> Okey. <giggles> Wao. Oh, ¿de que todo el tiempo están chocando? <giggles> Okey.
Porque todo el tiempo, o sea, pasan muy pegaditos y y rápido, o sea, es muy, este ¿salvaje?, es su manera de manejar, no sé. Uno se espanta.
Sí como si como que no hay hay una buena coordinación al manejar, ¿no?, como que todos van ahí, sí. <chuckles>
No, está perfecta la coordinación porque no chocan, o sea, no chocan ni atropellan a nadie, ¿no?, entonces, yo digo, eso es, este, está muy, pues, finalmente están muy habituados, ¿no? Entonces, fue esa esa parte, ¿no?, la que podría decir que es así como el la anécdota más curioso o gracioso.
<chuckles> Okey. Sí, claro. Con un local, y a ver ya teniendo como toda esta, este contexto, toda esta perspectiva del del viaje, ¿qué consideras que fue como esta, mm, a lo mejor esta parte que dices, fue el el parteaguas de que antes de de de ir a este viaje, pues no conocía, o no tenía en mis días y ahora ya está como que la puedes aplicar?, no sé, ¿qué fue esa marca que que hoy sientes que fue gracias a este viaje?
Sí, sí, claro. Ujú. Lo lo que cambió mi vida, ¿no?, por decirlo así. Este, pues mira, finalmente, yo creo que ahí aprendí que el viajar te te enriquece mucho.
Ajá. Okey.
Eh, eh, mm, uno cree que viviendo en el lugar donde ha vivido mucho tiempo, o donde nació y este, pues cree que ese es como el centro, ¿no?, de, del de todo, y está uno muy arraigado y muy acostumbrado a todas las cosas que que tiene uno, pero sales y ves otras cosas, ves culturas, ves, eh, mm, otros modos de de vida, otros estilos, y eso te enriquece muchísimo. Entonces, desde ahí yo, o sea, me cambió la perspectiva y viajar es lo ma es lo mejor que puedes hacer, ¿no?, este, en en tu vida y mientras más lo hagas, más, eh, puedes tener, pues, más conceptos, enriquecimiento a tu vida, puedes tener eso. Definitivamente, fue lo que lo que marcó este viaje.
Ajá. De todo. <chuckles> Ujú. Y si alguien en este momento te dijera: "Eh, me gustaría volver a hacer este viaje", ¿qué consejo le darías para que fuera una experiencia, eh, buena y que no tuviera ningún tipo de complicación?
Pues simplemente que lo viaje, porque siempre va a haber algo, siempre va a surgir algo, y pero todo eso, aunque pudiera ser malo, por decirlo de alguna manera, va a enriquecer tu experiencia. Entonces, eh, digo, sí, y como en el mismo viaje nos decían, tengan cuidado aquí con las personas, porque aquí luego hay carteristas, cosas de esas, ¿no? O sea, serían recomendaciones básicas que haces prácticamente, pues, en cualquier lugar, ¿no? Que no conoces.
Ujú. Ujú. Cualquier lado. Okey, perfecto. Oye, pues te agradezco mucho el el haber compartido esta travesía de viaje que creo que fue pues una experiencia muy amena, muy agradable, que disfrutaste mucho y que te dejó pues sí como este cambio distinto a al regresar a tu país. Así que bueno, te agradezco mucho y que tengas una excelente tarde.
Sí. Sí, sí, sí, muchas gracias. La verdad es que sí fue un viaje muy enriquecedor y bueno pues te agradezco a ti el interés. Que estés muy bien. Buen día. Hasta luego. Igual.
Hasta luego, cuídate.